Ba mình, ờ, rất là thích trồng mai, ba mình trồng 8,9 cây á, nhưng mà nói chung là trồng nó cũng rất là hên xui, có năm thì nó ra, có năm nó hông ra. <laughs> Ờ.
Ờ. Ờ. Ừ, đúng rồi. Ừ, kiểu như nó vui ra nó buồn không ra luôn á. Nhà mình thì hầu hầu như mà, kiểu, cứ nó bị gì tình trạng vậy á. Cho nên là em trai mình là, kiểu, nó chăm nó cũng mệt quá nên là đa số là nó sẽ mai xong nó nó đem gửi chăm, rồi gửi cho người ta chăm, xong rồi, ờ, nó trả tiền cho người ta, xong rồi tới Tết nó sẽ lại bưng cái chậu mai đó về, nó trưng ở nhà, trưng xong 3 bữa tết xong rồi lại chở cho người ta chăm vậy đó, ừ. <chuckles>
Yeah, chính xác. Ừm, ừm, ờ. Ừm, ừ, ừm. Nên là cứ thôi đi mua cho nó lẹ, đúng hông? <laughs> Ờ. Ờ, đúng rồi. Yeah, đ ừm, đúng rồi, kiểu vậy. Tại vì một năm thì tính ra cây non thì Ờ, năm thì tính ra cái đó mất tầm khoảng cỡ 2.000.000, 3.000.000 gì đó thôi, mình nhớ là thế, mình hông biết giá bây giờ là bao nhiêu, mà mình thấy như vậy thì nó nó đỡ hơn công mình chăm rất là nhiều, đúng hông? Ừm.
Ừm, đúng rồi. Thì mà mình cũng hổng nhớ nữa, mình Đúng rồi, chăm nó vất vả hơn ấy bạn, cực lắm, nên là đem ra ngoài cho người ta chăm rồi mình trả bao nhiêu đó rồi đem về nhà mấy bữa Tết thôi là được rồi, ừm, á hả, rồi, ờ, ngoài ra còn ăn có chuẩn bị thêm gì hông? Đi mua đồ trưng, mua mua gói, rồi làm cái gì nữa hông? Ừm.
Chính xác, ừm. Yeah, đồng ý luôn. Ừm, đúng rồi, kiểu, người ta có thể Ừm. <chuckles> Ờ, ví dụ À, đúng rồi, sau khi mà bắt ừm, cuộc trang hoàng nhà cửa là tới bắt gầu công cuộc là, ờ, nấu đồ ăn. Nhà mình á thì có nấu bánh chưng, ờ, nhưng mà thường là ba mẹ sẽ nấu, cái, a, gọi là, cái, mật mà để ăn với bánh chưng á, đó, thì là ba mình sẽ nấu.
Nấu nướng hả? Ờ. À. Mật ăn với bánh chưng là mật gì nhỉ? Mật, ơ, ờ.
Ờ, thường á nha là nhà mình á là ăn hông biết là, à, bạn thường bạn sẽ ăn bánh chưng rán, đúng hông? Hoặc là ăn bánh chưng chiên, đúng hông?
Ờ. Ừm. Ờ, thật ra thì đa số là mình thấy mấy nhà ở miền Nam á, người ta nấu bánh tét không à bạn ơi. <chuckles> bánh tét, còn bánh bánh chưng thì đa số là cũng sẽ ra chợ mua mua cái, 2 cái gì đó về nhà cúng ấy. Tại ngày mùng một Tết là mọi người hay cúng lắm, ừ, cúng ông bà trong trong nhà trong cửa ấy. Ừ, rồi nên là đa số là nấu nấu bánh tét, nấu qua đêm, ơ, nấu tối ba mươi ấy. Ừm.
Hay sao? À, vậy hả? Ừm. Ồ, ồ, ồ. Ờ, được. Ừm. Ờ, yeah, được chứ. Nhà mình thì, ờ, do là, kiểu ừm, ừm. Ừm, ừm. Nhà mình thì ăn bánh chưng, nhưng mà thường là mua bánh chưng thôi, nhưng mà tức là ví dụ như cái, a, nhà mình sẽ hay, gọi là, nấu mật, thì bạn biết, cái, a, cái, a, đường mía thì sẽ nấu cho nó chảy, xong rồi nấu chung với lại gừng xắt mỏng, thì khi đó nó sẽ tạo ra một cái cái hũ đường mà có gừng rất là thơm. Thì nhà mình sử dụng cái đó. Đó, thì gọi đó. <chuckles>
Ờ. Ừm. Ừm. Ờ. Rồi, biết được Ờ. À, Ừm. À. À, cái đó nó giống một cái loại mứt gừng á, đúng hông? Nó hơi giống như một loại mứt gừng thôi nhưng mà, cái ờ, nó nó nó có nhiều nước đường hơn gì? À.
Thì, ờ, cũng có thể tương tự như thế, nhưng mà nó như kiểu nó á. Ừm.